Pois é. Então, já faz um pensa num num café da manhãzinho, assim, gostoso que você pode incluir ela, então o seu pãozinho, tal, pós treino.
Pós-treino, né, porque e tem muita proteína, ela é rica em proteína e e gordura mais saudável, né.
Exato. É, exato. Então assim, aí você toma o seu café e depois você começa seu dia. Então você programa, assim, de que seja de uma forma muito agradável, sabe. Você acha que é possível?
Eu acho que sim. Tu tá falando, assim, de manhã. Na verdade eu ia na hora do almoço, mas eu vou mudar o horário pra
Ah, pode fazer na hora do almoço também, aí, não faz mal.
Não, mas eu não tinha pensado em fazendo de manhã, eu acho que de manhã vai ser até mais fácil, porque assim eu já tiro isso da, sabe, da lista.
Da sua lista, é. E aí você já mata e começa seu dia, né.
É, gostei. É, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já posso sair de casa de manhã pra levar meu filho já com a roupa
Isso, perfeito. Olha, tá vendo, uma coisa que você já vai fazer, você já vai sair de casa, então você não tem muita desculpa, você vai ter que ir, né.
Uhum. Olha, muito obrigada pelas tuas dicas, eu gostei. Eh, eu vou dar uma olhadinha na Oysho agora, vou ver o que tem. Eu vou colocar na uma cestinha, daí quando entrar em promoção, eu faço click. Exatamente. Gostei da ideia e obrigada, eu volto eu vou voltar aqui pra te contar, tá.
Legal. Deixar pronto. verda Ai, que bom. Tá, eu quero saber sim, tá. E boa sorte. Até mais, tchau, tchau.
Até mais.